มีเรื่องอยากจะมาขอคำแนะนำ หรือว่าถ้าเตือนสติผมได้อะครับก็อยากจะให้ช่วยนิดหนึ่ง เพราะว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่า กิจวัตรก่อนนอนของผมอะมันเริ่มไม่เป็นปกติแล้ว ใน ส แบบสังเกตตัวเองมาอะเนาะ เพราะว่าช่วงเนี้ยมันใกล้สิ้นปีแล้วอะครับ งานที่ออฟฟิศน่ะมันค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างแน่นมาก บางทีเราก็เครียด กลับมาถึงบ้านแบบทุ่ม 2 ทุ่มเลยแบบเนี้ย ไม่ค่อยมีเวลาได้ผ่อนคลายอะไรเลย มันก็เลยกลายเป็นว่า กิจวัตรก่อนนอนของเราเองอะ ณ ตอนเนี้ยจะมีแค่การเล่นโทรศัพท์ ทีเนี้ยพอเล่นโทรศัพท์ไปอะมันก็ทำให้เราอะนอนดึกไปด้วยอีก เพราะมันติดเนาะ เล่นเรามันก็เพลิน ม่ะ อะไรมันก็ติด กลายเป็นว่า ยิ่งยาว ยิ่งดึก พอตื่นมาก็เสียสุขภาพไปอีก นอนไม่ดี อะไรแบบเนี้ยครับ ตื่นมาไม่สดชื่นเลย เลยอยากจะมาขอคำแนะนำนิดหนึ่งว่า เราจะทำยังไงดี? ให้มันลดการใช้อันเนี้ยได้ หรือว่าเปลี่ยนกิจวัตรมันได้บ้างอะครับ ก่อนนอนอะ
อืม อ๋อ ก็เข้าใจเลยนะคะ เพราะว่าปัจจุบันนี้แล้วอะเนาะ หลาย ๆ คนก็จะมีแบบว่ากิจวัตรประจำวันก่อนนอน ก็ขาดไม่ได้เลยก็คือแบบ อืม จะต้องมีการดูโทรศัพท์มือถือ เช็ก Social Media บ้าง แล้วก็มีการแบบดู อ่า ชอบดู อ่า รายการสั้น ๆ อะไรแบบเนี้ย วีดีโอสั้น ๆ ก่อนนอน อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะ ก็เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นได้กับหลาย ๆ คนนะคะ ทีเนี้ยอย่างน้อย ๆ ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่คุณน่ะ อ่า เริ่มแล้ว เริ่มคิดว่า เออ มันอาจจะมีผลกระทบไหม? แล้วก็ อ่า มีผลกระทบต่อการนอน แล้วก็อยากที่จะมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะ ให้แบบว่า เอ่อ กิจวัตรเนี้ย อ่า ไม่ให้มันมีผลมากนักต่อการนอน แล้วก็อยากที่จะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะ ทีเนี้ยก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งหน่อย อะนะคะว่า เอ่อ ตอนเนี้ยค่ะเวลาเข้านอนของคุณแล้วอะค่ะ อยู่ที่ประมาณกี่ทุ่มเหรอคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ครับ อืม ใช่ครับ ใช่ครับผม อืม ปกติแล้วเนี่ย ผมมีแพลนของตัวเองไว้เลย คือว่าจะให้นอนเที่ยงคืน ไม่เกิน 1:00 แล้วก็ตอนตื่นเนี่ย จะเป็นประมาณ 7:00-7:30 ครับ จะให้อยู่ราว ๆ นี้ จะพยายามไม่เกิน แต่ทีเนี้ย พอมันติดมือถือ พอเราได้เห เล่น ได้ดูซีรีส์ดูอะไรไป ยิ่งตอนเนี้ย นิยายแนวตั้งนิยายจีนมาแรงมาก ๆ มาก ๆ เลย รู้สึกว่าตัวเองอะติดแบบ โอ้โฮ! จะถอนตัวออกมายังไงจากมันดีนะ รู้นะว่าเรื่องมันไม่ดีอะ แบบมันต้องจบแบบเนี้ย เราก็รู้ว่า เออ มันเหมือนเดิมอะ น้ำเน่าอะ แต่ แต่ทำไมไม่รู้ ดูแล้วเพลิน ดูแล้วแบบว่าอินกับมัน อะไรแบบเนี้ยครับผม เลยอยากจะหาวิธีถอนออกมาจากตรงเนี้ยหน่อยอะ ทำยังไงได้บ้างอะครับ?
อื้อฮือ ค่ะ ก็ แน่นอนนะคะ เข้าใจเลย แล้วยิ่งเป็นซีรีส์ด้วยเนี่ย ก็เป็นอะไรที่อาจจะ อ่า ถอนตัวลำบากนิดหนึ่งนะคะ ก็เนื่องจากว่าเรา ถึงแม้ว่าเราจะ อ่า รู้ว่า เออ มันจะเป็นแนวทางไหน แต่มันก็ยิ่งจะเหมือนแบบเป็นการท้าทายเรานิดหนึ่งว่า "เออ เนี่ยดูสิว่า มันจะจบอย่างที่เราอะคาดการณ์ไว้ไหม?" อะไรแบบเนี้ย มันก็จะยิ่งแบบทำให้เราอยากดูไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ ทีเนี้ย ก็เข้าใจคุณเลยนะคะ อ่า ก็อยากจะแนะนำเป็นว่า อ่า คุณอาจจะเหมือนแบบว่าตั้งเวลานิดหนึ่งได้ไหมคะ? ในการดูซีรีส์ของคุณก่อนนอนน่ะค่ะ ว่า อ่า อย่างน้อย ๆ นะ ก็ดูแค่ อ่า วันละกี่ตอนดี? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเริ่มจาก อะ 2 ตอนก่อน แล้วก็ค่อย ๆ ลดลงมาแบบเนี้ยค่ะ ไม่ทราบว่าได้มีการเหมือนแบบ ตั้ง กับตัวเองแบบนี้บ้างไหมคะว่าจะดูกี่ตอน? แล้วก็เหมือนตั้งเตือนไว้น่ะค่ะ พอจบ 2 ตอนแล้วอะ ปิดเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย หน้าจอก็คือปิดการทำงานไปเลย อะไรแบบเนี้ยค่ะ ไม่ทราบว่าเคยทำบ้างไหมคะ?
ใช่ อือ ใช่เลย อือ อือ ไม่เคยทำเลยครับ บอกตรง ๆ เพราะว่า พอกลับมาจากออฟฟิศแล้วเนี่ย อะ เราก็อาบน้ำทานข้าวเนาะ นั่นแหละ ตั้งแต่ช่วงนั้นมาเป็นต้นมาเลย ยาวไปเลยตั้งแต่ตอนกินข้าวเลยครับ เล่น เล่นตั้งแต่ตอนนั้นเลย คือมันก็ไม่ใช่เล่นหรอก มันก็ไถนู่นไถ่นี่ไปด้วย อา แล้วพอเบื่อ ๆ หน่อยกินข้าวอยู่ อยากหาอะไรดูอะเนาะ มันปกติของสมัยเนี้ย มันก็อยากหาอะไรดู ก็เลยกลายเป็นว่า พอไปเลื่อนเจอหนึ่ง อ้าว! โอเคแอปนี้เหรอ อะ กดเข้าไปหน่อย พอกดเข้าไปเท่านั้นแหละครับ โอ้โฮ! ติดเลยทันที ไม่ถอนออกมาแล้วซีรีย์จีนแนวตั้ง อะไรพวกเนี้ย โดยเฉพาะตอนเนี้ยมันมีเรื่องใหม่อยากจะ แนะนำ โอ๊ย! แนะนำเลยเหรอ <chuckles> มันทำให้เราติดเลยอ่ะ แบบทำให้เราติดมาก ๆ ที่มันบอกว่า นางเอกอะ แบบว่า คิดในใจแต่คนในครอบครัวของนางเอกที่นางเอกอะ โดนไปอยู่สิงร่างเนี้ย ได้ยินเสียงความคิดของนางเอก แล้วกลายเป็นว่า เออ พอ พอได้ยินเสียงความคิด กลายเป็นว่านางเอกอะมันแบบ เขา เหมือนหลุดไป เข้าไปอยู่ในโลกนิยาย แล้วทีเนี้ยเขาก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนาะ เพราะเขาก็อ่านนิยายเรื่องนี้มาแล้ว พอหลุดเข้าไปในโลกนิยายปุ๊บ กลายเป็นคนที่หนึ่ง ตึง หนึ่งในตัวละครที่เป็นนางร้ายในนิยาย กลายเป็นว่า ก็พยายามจะทำตัวร้าย ๆ ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่คนร้ายแบบไม่ได้เป็นคนนิสัยร้ายเลย แต่ต้องทำตามบทเล่นตามบท เพราะว่ามีค่าคะแนน อะไรแบบเนี้ยมา ทีเนี้ยทุกคนดันได้ยินเสียงความคิดของนางเอก แต่นางเอกไม่รู้ ทุกคนก็พยายามแกล้งทำเป็นไม่รู้จนนางเอกแบบว่า เออ ช่วยครอบครัวนี้ได้ ครอบครัวนี้ก็แบบว่ากลับมามีความสุขกันอีกครั้ง อะไรแบบเนี้ย คือรู้ว่า เลือกจะจบแบบเนี้ย แต่ตอนดูอะมันขำมันตลก เพราะว่านางเอกมันแบบโก๊ะ ๆ เอ๋อ ๆ อะไรแบบเนี้ย แล้วทุกคนอ่านความคิดนางเอกได้ ทุกคนรู้ทันก็เลยกลายเป็นว่า อะ งั้นช่วยนางไปให้นางอยากสมบทบาทให้นางเป็นตัวร้าย อะไรแบบเนี้ยครับผม ติดมาก ๆ ตอนเนี้ย เลยแบบไม่เคยตั้งเลย คำถามที่คุณถามมาว่า ตั้งเวลาปลุกไหม ไม่เคยเลยจริง ๆ ครับ
อือฮึ อือฮึ อะฮะ ค่ะ อืม อืม อื้อฮือ ค่ะ อือ อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ก็โดนตกเข้าไปเลยทีเดียวอะเนาะ แล้วก็ยิ่งพอแบบว่า พอดูแล้วแบบมันช่วยผ่อนคลาย แล้วเป็นซีรีส์ที่แบบ เออ สนุก ตลกด้วย อะไรด้วย ก็ช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังเลิกงานด้วยแบบนี้ ก็เข้าใจได้เลยนะคะ ก็อย่างเนี้ยแหละค่ะ ก็อยากจะแนะนำว่า อะ รอ ลองดูหากยังไม่เคยตั้งไว้นะคะ ก็ลองตั้งดู อาจจะเริ่มจากการเหมือนแบบว่า แทนที่จะแบบว่ารับประทานอาหารไปด้วย แล้วดูซีรีส์ไปด้วย ก็อาจจะ อ่า หยุดในช่วงรับประทานอาหารตรงเนี้ยค่ะ เพื่อที่จะเหมือนแบบว่าลดการดู อ่า หน้าจอมือถือของคุณไปด้วยขณะหนึ่ง แล้วก็ อ่า เหมือนเวลาก่อนนอนน่ะค่ะ ก็พูดกับตัวเองไว้ว่า "เอ๊ะ เราควรที่จะดู อ่า มือถือเนี่ยสักกี่ชั่วโมงก่อนนอนดี" อะ อาจจะตั้งไว้สัก 1 ชั่วโมงแค่นี้ก็พอ หรืออะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ อ่า อีกอย่างหนึ่งอะนะคะ อ่า แสงสีฟ้าจากทางหน้าจอเนี่ยค่ะ มันก็มีผลมาก ๆ ต่อการนอนของคุณนะคะ ตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้ ให้คุณน่ะ อ่า นอนหลับ แล้วตื่นมารู้สึกอ่อนเพลีย เพราะว่า อ่า การนอนหลับของคุณ มันอาจจะไม่ได้แบบ สนิทมากนัก เพราะว่าเป็น อ่า ผลจากแสงสีฟ้านี้ด้วยอะนะคะ
ใช่ ครับ อ๋อ ครับผม อืม ครับ อา อือ ครับผม ทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่า โอเคเราอาจจะต้องปรับลดเวลามันบ้างแล้วเนาะ ถ้าอย่างงั้นแบบปรับลดการใช้งานมันบ้าง โอเค อย่างที่คุณแนะนำมาว่า ตอนทานอาหารอาจจะงดไปก่อน ไปหาอย่างอื่นทำก็ได้ แต่ว่างดมือถือไปก่อน แล้วตอนก่อนนอนเนี่ย เราอาจจะตั้งเวลาให้ตัวเองหน่อยว่า จะเล่นได้แค่กี่ชั่วโมง แล้วก็ปลุก แล้วก็อาจจะไปหาอย่างอื่นทำแทน อะไรแบบนี้เนาะ ที่เนี้ย มันต้องหากิจกรรมอะไรทำแทนได้บ้างอะครับ? ในการที่แบบว่าจะมาพยายามลดมือถือลง อะไรแบบนี้อะครับ?
ค่ะ ก็อย่างช่วงก่อนนอนอะนะคะ ก็อาจจะเหมือนแบบว่า เราก็พยายามที่จะลดการใช้มือถือ โดยการอาจจะหาหนังสือมาอ่านผ่อนคลายนะคะ หรือไม่ก็ถ้าชอบฟังเพลง ก็หาเพลงมาฟังอะนะคะ แต่ว่าอาจจะต้องใช้วิธี อ่า เอาโทรศัพท์มือถือไปไว้ห่างไกลจาก อ่า เอื้อมมือเรานิดหนึ่ง เพราะว่าถ้ามีเสียงแจ้งเตือน หรือว่ามีแบบ อ่า เขาเรียกว่าอะไร ข้อความเข้ามาปุ๊บเนี่ย ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่า อุ๊ย! เอ่อ อยากรู้จังเลยเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่วายที่จะต้องจับมือถือมาดูอีก ใช่ไหมคะ? ก็จะขอแนะนำเป็น เอ่อ กิจกรรมเพิ่มเติม ก็เนี่ยแหละค่ะ อ่านหนังสือที่เราชอบ หรือว่าหาเพลง เอ่อ สบาย ๆ มาฟัง แบบเนี้ยนะคะ ก่อนนอน ก็น่าจะช่วยให้คุณผ่อนคลายได้ แล้วก็ อ่า ลด อ่า ช ระยะเวลาชั่วโมงในการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนลงไปด้วยอะค่ะ
โอ้ ครับผม อา เออ ใช่ ๆ อืม เอา ก็ ถ้าเป็น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ เลยนะครับ เพราะว่าจริง ๆ อะ ผมก็มีหนังสือที่ซื้อมาเก็บไว้เยอะ แต่ก็ไม่ได้ไปแตะ ไม่ได้ไปอ่านมันนานมาก ๆ แล้ว อาจจะต้องได้เวลาแล้ว หา ว อันเนี้ยแหละมาอ่านสักกะหน่อย ให้มันคลายความเครียด อย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่มาจ้องมือถือตลอด เพราะว่าผลเสียก็อย่างที่คุณบอกมา เออ มันก็ใช่เลย เพราะว่าไอ้แสงสีฟ้าเนี่ย หน้าจออะไรพวกเนี้ย มันอาจจะรบกวนการนอน ทำให้สมองเรามันยังไม่ ตื่น ยังตื่นตัวอยู่ ยังไม่พร้อมที่จะหลับ ยังไม่พร้อมที่จะอะไร ผมอาจจะต้อง เออ เปลี่ยนกิจวัตรตรงนี้จริง ๆ จัง ๆ ด้วยแล้ว เพราะว่าติด ติด ก็คือติดแหละ แต่ว่าก็อาจจะต้องเพลา ๆ ค่อย ๆ ปรับค่อย ๆ ลดลงไปบ้าง ไม่งั้นผมคิดว่า มันจะส่งผลกระทบกับการนอน พอการนอนก็จะส่งผลกระทบไปกับการงาน การทำสมาธิในงานในแต่ละวันด้วย มันก็จะเป็นดอมิโนไปเลย เออ ผมอาจจะต้องทำจริง ๆ แล้วแหละ
ค่ะ ค่ะ ใช่ <smacks lips> ใช่ค่ะ ก็เริ่มเหมือนแบบทีละเล็กทีละน้อยก่อนอะนะคะ เราเชื่อว่าค่อย ๆ ปรับไป แล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะค่ะ ตั้งขอบเขตว่า เออ อา เริ่มต้นอาจจะแบบ ไม่ได้แบบบังคับตัวเองมากนัก ก็มีความยืดหยุ่นอยู่บ้าง อาจจะแบบถ้าเคยดู 3 ชั่วโมง เพราะว่าแบบ อ่า ดูตั้งแต่ตอนรับประทานอาหารมาเลยใช่ไหมคะ? ก็อาจจะ โอ้โฮ ลด เลื่อนลงมาเหลือ 2 ชั่วโมง หรือว่า 1 ชั่วโมง ก็ค่อย ๆ อ่า ปรับเปลี่ยนมาทีละนิดทีละน้อย แล้วทีเนี้ยนะคะ ก็ไม่ทราบว่า อ่า ในสภาพแวดล้อมในห้องนอนน่ะค่ะ ไม่รู้ว่าคุณได้มีการแบบจัดปรับแสง ให้แบบสภาพ อ่า ห้องนอนนั้น อยู่ในสภาพที่แบบว่า อ่า เหมาะสมไหมคะ? อย่างเช่น อาจจะมีผ้าม่านปิดแบบสนิท ไม่ให้มีแสงเข้ามาได้ มันก็จะช่วยให้การนอนของคุณน่ะดีขึ้น แล้วก็อาจจะมีแบบเรื่องเสียง ไม่ให้มีเสียงมารบกวน เอ่อ ในยามนอน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็เป็นอีก เอ่อ เป็นอีกแนวทางหนึ่งอะนะคะ ที่จะช่วยทำให้การนอนของคุณน่ะ ดีขึ้นด้วยค่ะ
อืม ใช่ หือ ครับผม อา ครับผม อืม ถ้าเป็นเรื่องพวกแสงพวกเสียงเนี่ย ผม ตอนเนี้ยผมใช้วิธีแก้โดยที่ว่า ห้องผมปกติเองอะจะเปิดหน้าต่างเนาะ เพราะว่าลมมันผลัดเย็นสบาย ผมก็จะไม่ค่อยเปิดแอร์ หรือปิดอะไรเท่าไร แต่จะมีผ้าม่านเนี่ย เป็นผ้าม่านบาง ๆ ปิดไว้ เพื่อไม่ให้บ้านฝั่งตรงข้าม หรือว่าคนที่อยู่ในละแวกเนี่ยเขามองเข้ามาเห็นได้ มันก็ อา ส่วนตัวนิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้ ทีนี้ครับผม ผมแก้โดยการที่ว่า หาผ้าปิดตา หาแผ่นปิดตาเนี่ยมาใช้ก่อนนอนแทน เพราะว่า โอเค เรื่องแสงมันต้องมีเล็ดลอดบ้างแหละ บางทีก็เป็นแสงพระจันทร์ บางทีอย่างเงี้ย มันตรงห้องพอดี อ่า มันก็จะมีบ้าง ผมก็จะใช้ตรงนี้เป็นตัวช่วยแทน ให้อย่างน้อยว่า โอเค มันมืดสนิท แต่เรื่องเสียอะครับ อาจจะ แทบจะไม่มีนะ ใช่ แทบจะไม่มีเลย กลางคืนในหมู่บ้านนี่แทบจะเป็นหมู่บ้านลัดดาแลนด์ ร้าง มาก! มากจริง ๆ มืดก็มืด แบบ โอ้โฮ! นี่ฉันอยู่หมู่บ้านผีสิงหรือเปล่า! อะไรแบบนั้นเลย ใช่ มันมืดมาก เงียบมาก มันรู้สึกว่าดี นี่แหละคือการทำ อะไรต่อ ต่อแบบ ทำให้รู้สึกว่า เป็น ก เรื่องผ่อนคลายในการนอนได้ ยิ่งคุณแนะนำว่า อ่านหนังสือ ผมคิดว่า เออ เสียงเงียบ ๆ แบบเนี้ยเราอ่านน่ะ รู้สึกว่าน่าจะมีสมาธิ แล้ว น่าจะพอ ค่อย ๆ ลดการใช้มือถือลงไปได้มากพอสมควรเลย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับสำหรับ ค คำแนะนำในวันเนี้ย รู้สึกว่า ได้คำแนะนำที่มีประโยชน์ แล้วน่าจับไป เอาไปปรับใช้ได้จริง ผมจะพยายามปรับลดมันดูนะ
อื้อฮือ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ก็เอาใจช่วยนะคะ เชื่อว่าหากคุณค่อย ๆ ลองปรับดูอะค่ะ ยังไงคุณก็ทำได้แน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะ
ข่า